देखिए ज़माना इस तरह से बदल चुका है की अ, अभी जो युग है, जो हम लोग बात करते हैं डिजिटल युग की बात करते है। और इस डिजिटल युग में अ, ब सबसे बड़ा अ, जो अहम बदलाव देखा गया है, वो है हमारे हाथ में रहा हमारा स्मार्ट फ़ोन, हमारी जिंदगी का हिस्सा। और इसके साथ-साथ अ, अगर हम कहें, तो सोशल मीडिया सोशल मीडिया हमारे अ, मतलब पूरे जीवन-शैली का एक हिस्सा-सा बन चुकी है। अब मेरा सवाल आपसे ये है अ, सोशल मीडिया ने आपकी जिंदगी में तन्हाई को कम किया है या बढ़ाया है?
जी। हुँ, बिल्कुल सच बात है। हाँ जी। देखिए मुझे लगता है कि अ, कई बार कम भी किया है और कई बार बढ़ाया भी है। उसका रीज़न ये है हाँ, रीज़न ये है कि कभी-कभी ना आपके अ, आपका मूड किस तरीके का है ना उसपे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। कई बार आप अ, इस तरीके से होते हो कि आपका आपको लगता है कि शायद आपको ज़रूरत है सोशल मीडिया की और आपको थोड़ा बहुत ऑपरेट करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप चाहते हो कि आप अकेले हों, आपको वो चीज़ चाहिए। तो वही मैंने बोला ना कि अ, जो मूड है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है और सोशल मीडिया देखिए एक ऐसी चीज़ है, जिसे हम एक सीमित तरीके से यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब अपने आपको एक तरीके से दूर नहीं रखना चाहिए इस इस चीज़ से लेकिन हाँ, अ, अति भी नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है।
अच्छा। हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ। हुँ, तो अच्छा मुझे ये बताइए, मैं पहले ये समझना समझने की कोशिश करूँगा आपस अ, आपसे कि आपके हिसाब से सोशल मीडिया है क्या?
जी। हुँ। अ, देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसपे हमें अम, अच्छी जानकारी भी मिलती है, बुरी जानकारी भी मिलती है यानि कि हम जो भी देखना चाहे हमें वो दिखता है।
हुँ, हुँ। तो ये सोशल मीडिया का आविष्कार किस वज़ह से हुआ था? आपको क्या लगता है?
ठीक है। अ, देखिए मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का जो आविष्कार है, वो एक तरीके से इसलिए हुआ था कि लोग बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ और बेसिकली अ, नॉलेज एक्सपैंड हो पाए, मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन अब अगर हम इस चीज़ को देखें, तो ये जो चीज़ है, मुझे लगता है कि अ, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं कुछ तो बहुत अच्छे हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसे भी हैं, जो कि गलत तरीके से शायद चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं।
जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। चलिए समझ में आता है अ, ब आपका एक नजरिया है, सोशल मीडिया को लेकर। अब अब मुझे ये समझना है क्योंकि हम लोग तन्हाई के बारे में बात कर रहे हैं, अकेलेपन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा ऐसा होता है ना कि देखिए अ, आपको कभी लगता है कि द अ अ, सोशल मीडिया अ, आपके जीवन का बहुमूल्य समय, किसी ना किसी तरह से ले लेता है? या कभी ऐसा हुआ है आप किसी एक ज़रूरी फै आप कोई ज़रूरी फैसला लेना चाहते हैं, आप सोचते हैं उसके बारे में लेकिन कहीं न कहीं आपका वो फैसला, जो काफ़ी ज़्यादा निजी है, लेकिन फिर भी वो फैसला लेने के लिए ये सोशल मीडिया कहीं न कहीं आपके उस अ, फैसले में एक अलग राय भर देता है, आपके फैसले को है ना बदलने की एक ताकत रखता है। आपको क्या लगता है कहीं न कहीं ये सोशल मीडिया का आपके जीवन में किस तरह से असर है?
हुँ। जी। जी। बिल्कुल। उ, जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अ, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि थोड़ा एक लिमिटेड अ, तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए। तो मैं अगर खुद की बात करूँ तो जैसे आपने पहला जो मुझसे चीज़ पूछी कि क्या अ, मतलब ये मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है? तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हो और जब आप कोई नोटिफ़िकेशन देखते हो तो आपको लगता है कि हमारा सिर्फ़ ये 5 मिनट ही लगेगा इसमें। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं और ऑपरेट करने लग जाते हैं और कहाँ 5 मिनट्स से वो 2 अ, घंटों में परिवर्तित हो जाता है, हमें नहीं पता चलता है। और उसका सिर्फ़ रीज़ रीज़न यही है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फोकस्ड नहीं है चीज़ों को लेकर, एकाग्र नहीं है। और जो दूसरी चीज़ आपने मुझसे पूछी, वो ये है कि क्या ये मेरे फैसलों को भी प्रभावित करता है? तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, अ, नहीं, मैं ऐसा कहूँगी। रीजन उसका ये है कि अब मैंने क्या किया है कि ना मेरे नोटिफ़िकेशंस ऑफ़ हैं, तो अगर नोटिफ़िकेशन आ भी रहा है तो जब तक मैं खुद जाकर के नहीं मतलब अगर कुछ हो भी रहा है कोई ऐसी गतिविधि तो जब तक मैं खुद जाके नहीं चेक करुँगी तब तक मुझे नहीं पता चलेगा। तो इस तरीके से मैं अपने आपको कह सकते हैं कि आइसोलेट रखती हूँ इन चीज़ों से।
हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपको इस चीज़ की समझ तो है, आपको लग तो रहा है कि कहीं न कहीं अ, मतलब इंसानों का जो बहुमूल्य समय है वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया खींच ले रहा है। और इसकी इसकी वज़ह से अ, कई कभार ऐसा देखा गया है कि जैसा मैंने आपसे प्रश्न किया था कि अ, फ़ेेसले लेने में अ, कहीं पर कि सोशल मीडिया कहीं पर प्रभावित करता है कि नहीं? ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपके जीवन में वो चीज़ नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अ, बहुत अलग-अलग स्तर पे देखा जाए अ, तो ये सारी चीज़ें शायद कहीं न कहीं हो भी रही होंगी। अब मेरा मेरा मेरा अ, अब अगला सवाल आपसे ये है कि अ, ख़ैर देखिए सोशल मीडिया तो मतलब हालिया चीज़ है जो अभी-अभी आई है। अब सोशल मीडिया बनी भी अ, इस वज़ह से है कि शायद दूसरों से संपर्क बनाया जा सके, नए लोगों से जुड़ा जा सके। आपको लगता है कि सोशल मीडिया में जितने भी लोग एक अ, मतलब आपके प्रोफ़ाइल के साथ या किसी भी एक प्रोफ़ाइल के साथ इतने-इतने लोग जुड़े हुए हैं, हर एक इंसान एक-दूसरे को थोड़ी जानता है। क्या वो संपर्क इतना गहरा हो सकता है, जो आपसे रूबरू मुलाकात या पिछले समय में जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी तब जो दोस्ती होती थी, भले ही कम होती थी संख्या में लेकिन उसका असर और आज के समय में सोशल मीडिया में इतने लाखों की तादाद में दोस्त होने के बावजूद का असर, दोनों में क्या अंतर दिखता है आपको?
जी। जी। बहुत ज़्यादा। हाँ। बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जी। हुँ। अ, देखिए मुझे लगता है ज़मीन आसमान का अंतर है क्योंकि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपको पर्सनली नहीं जानते कि आप कैसे हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना कि जब हम सोशल मीडिया पे अपने आपको दिखा रहे हैं तो ना हम सारी अच्छी चीज़ें नहीं हम सारी चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं। देखिए हर एक व्यक्ति का एक अच्छा अ, साइड और एक बुरा साइड होता है, लेकिन आप देखोगे कि सोशल मीडिया पे जिन भी लोगों को आप देखोगे वो सब अपना अच्छा साइड ही दिखाते हैं, कोई क्यों दिखाएगा कि वो इन जनरल कैसे हैं, है ना? लेकिन असल में तो वही लोग उनको जानते होंगे अच्छे से जो उनके आस-पास हैं, उनसे साराउंडेड हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा फेक है सोशल मीडिया और इसपे आप जिस तरीके से दिखाना चाहते हो खुद को आप उसी तरीके से दिखाओगे। आपको कोई नहीं जान सकता और जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो किसी न किसी मतलब से ही जुड़े हुए हैं। या तो आप अच्छे दिखते होगे, या तो आप कोई अच्छा नॉलेज़ दे रहे हो लोगों को तब जुड़े हुए हैं, या तो आप अच्छा कुछ भी अच्छा कर रहे हो, फिर चाहे कोई आप आर्टिस्ट हो, तो वो आपकी अच्छी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। आप अभी एक कोई गलत काम कर दो ना, आप ट्रोल हो जाओगे, आपके कमेंट्स जो हैं वो नेगेटिव हो जाएँगे। तो देखिए पूरी दुनिया की मैं बात करूँ या सोशल मीडिया की सब फ़ेक है अह और सिर्फ़ वही लोग आपको अच्छे से जान सकते हैं जो आपसे सराउंडेड हैं और पुराने जो दोस्त होते हैं या जैसे पुराने समय की दोस्ती होती थी, आजकल वैसे आपको देखने नहीं मिलेगी क्योंकि ईर्ष्या इतनी ज़्यादा है और कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है।
जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। <chuckles> अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। बहुत सही। हाँ। हाँ, हाँ। जी। हाँ। क्या बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही बात कही है आपने कि पहले जिस समय अ, पहले के समय में जिस तरह से दोस्ती हुआ करती थी, लोग होते थे अ, जो जुड़ाव होता था, वो जुड़ाव आज के समय में कहीं न कहीं ना अ, मतलब देखा जाए तो लुप्त नज़ा आ रहा है। तो अभी अभी अभी मेरा अ, ब एक सवाल आपसे एक और है कि अ, एक होता था ना कि अ, क्योंकि हम लोग एक समय के बारे में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया का भी ये दौर चल रहा है, तो अ, ये सोशल मीडिया के वज़ह से ख़ैर एक समझदार इंसान के लिए तो चलिए ये फैसला लेना मुमकिन है कि सोशल मीडिया में समय कितना व्यतीत करना है, नहीं करना है, किस तरह से खुद को अलग रखा जा सकता है या डिजिटल डिटॉक्स की हम लोग बातचीत करते हैं आज के समय में, तो लेकिन बच्चों के लिए जो आज की पीढ़ी है, आज के बच्चे हैं, उनके लिए, उनके उनके अंदर वो समझ अ, अभी के लिए वो पैदा हो पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो हर एक चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, उल्टा उनके देखिए अ, आप हम लोग अगर बात करें कि अ, लोगों से मिलना अ अच्छे दोस्त बनाना अ, बाहर खेलना, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना और उसके साथ-साथ जो सबसे बड़ी चुनौती है कि अ, मतलब एकाग्रता जब हम लोग बात कर रहे हैं ना किसी एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना, उस तरह से पढ़ाई करना, एक पढ़ पढ़ाई करने का विषय एक समय देना है, अपना ध्यान केंद्रित करना है। ये ध्यान केंद्रित करने की जो समस्या है बच्चों में और उसमें आपको क्या लगता है ये सोशल मीडिया का कितना ज़्यादा असर है और इसको किस तरह से निपटाया जा सकता है, मतलब इससे अभिभावक किस तरह से निपटे? बच्चों को कोई कोई स समाधान है तो बताइए इसके बारे में।
जी। जी। बिल्कुल। नहीं देखने को मिलता है। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल, मुश्किल है। हुँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हुँ। देखिए, ए सबसे बड़ा समाधान इसका सिर्फ़ एक है कि बच्चों को फ़ोन से इंट्रोड्यूस कराना या अ, टेक्नोलॉज़ी से या सोशल मीडिया से इंट्रोड्यूस कराना कोई गलत चीज़ नहीं है। आज के युग में ये चीज़ें हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि ये क्या है, क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं बताएँगे तो कहीं न कहीं उनका लॉस कर रहे हैं हम, है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके से उनको हम फ़ोन दे दें कि अरे! बच्चा मेरा रो रहा है मैं फ़ोन दे देती हूँ, बच्चा खाना नहीं खा रहा है मैं फ़ोन दे देती हूँ अ, तो ये गलत है। और पता है मेन, सबसे बड़ा कारण ये है कि पेरेंट्स ये जानते हैं कि बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, वो हमारी बात नहीं सुन रहा, लेकिन ये नहीं जानते की ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि रीज़न वो खुद हैं, रीजन वो खुद क्यों हैं? क्योंकि देखिए जब बच्चा पैदा होता है उसे नहीं पता फ़ोन क्या है, राइट? लेकिन फ़ोन किसने दिया बच्चे को, वो जब रो रहा है, जब वो खाना नहीं खा रहा है, किसने दिया? आप अगर चाहो तो आप बच्चे को 2 मिनट अपनी गोद में उठा कर के शांति से चुप करा सकते हो। लेकिन हमने फ़ोन का ही ऑप्शन क्यों चूज़ किया? क्योंकि हमें कन्वीनियंस चाहिए, हमें स्पेस चाहिए। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले के माता-पिता अ, जो थे उनका पैरेंटिंग का तरीका अलग था और आज की पैरेंटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और यही रीज़न है कि आज के बच्चे बच्चों में और पहले के बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब अ, देखिए अ, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा अ, जो है उनका दिमाग बहुत ज़्यादा विकसित है लेकिन लेकिन ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं उसका डिसएडवांटेज भी है। तो मुझे लगता है पहले माता-पिता थोड़ा कम फ़ोन ऑपरेट करें बच्चों के सामने तो बच्चे खुद ही सीख जाएँगे कि किस लिमिट में चलाना है।
जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही कहा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। बहुत सही। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ। बिल्कुल।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 हाँ, बिल्कुल। अ, ये ये बात आपने सही कही मतलब ये कहीं न कहीं अ, ब आप कह, मतलब आपकी बातों से जो समझा कि अभिभावकों का एक जिम्मेदारी-सा प होना चाहिए, कि चीज़ों को किस तरह से अ, मतलब बच्चों को बच्चों के सामने स्मार्ट फ़ोन हो या सोशल मीडिया हो, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? ना किया जाए? और उसकी उसके साथ दूरी किस तरह से बनाए रखनी चाहिए? इस बारे में बातचीत अ, होनी चाहिए, ये ये काफ़ी ज़्यादा सही कहा आपने। अ, अब अब अब लोग बात करते हैं कि अ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुँ, अ, क्योंकि हम लोग ने अ, ब ऑलरेडी चर्चा कर ली है, हम लोग यहाँ पर समझ में आ गया कि अ, ब बहुमूल्य समय हमारे खो जाता है स मतलब नहीं मिलता। तो ऐसा क्या हो सकता है कि अ, कोई ऐसे नुस्खे आप बता सकते हैं जिससे ना अ, लोग कम से कम ये कोशिश करे कि सोशल मीडिया से थोड़ा-सा समय अ, बाहर निकाल के असली दुनिया में, वास्तविक अ, जीवन में अपना समय व्यतीत कर सके उसको और अच्छा बना सके, क्योंकि आपने पहले ही कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसा जगह है जो अ, फेक है, एक फेक दुनिया ही है। तो हम लोग फेक दुनिया से बाहर निकल कर असली दुनिया में जो अ, वास्तविक दुनिया है, उसमें कैसे जिए? कोई अ, मतलब आपके पास कोई तरीके हैं उसके बारे में बात करना चाहेंगी?
बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। जी। हाँ। बिल्कुल। अ, बिल्कुल अ, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि तरीके ज़रूर हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये अपनी ज़रूरत जाननी पड़ेगी ना कि क सच में हम वो चाहते हैं अपने जीवन से कि नहीं। अब जैसे मैंने खुद के बारे में ही बताया कि मेरे नोटिफ़िकेशंस ऑफ हैं क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने आप को इस चीज़ से दूर रख सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो। लेकिन आजकल ना लोग इतना ज़्यादा अम, आप कह सकते हो कि एडिक्टेड हो गए हैं ना इस चीज़ से कि अगर वो खुद नहीं निकलना चाहते, तो चाहे हम उनको कितने भी नुस्खे बताए ना, वो उनके लिए काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले, अपनी नीड को जानना बहुत ज़्यादा अपनी रिक्वायरमेंट को जानना ज़रूरी है कि क्या हम सच में चाहते हैं अपने ज़िंदगी से शो अ, सोशल मीडिया से थोड़ी-सी दूरी बनाना, तभी ये हो पाएगा। और अगर ए एव इंसान एक बार निश्चय कर ले, दृढ़ निश्चय कर ले, डिटरमाइन कर ले कि मुझे ये चाहिए, तो फिर वो कर ही लेगा, वो खुद तरीके ढूँढेगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहला तो तरीका मुझे लगता है कि नोटिफ़िकेशन ऑफ कर सकते है हम, है ना। या रात को जैसे हम सोने से पहले फ़ोन थोड़ा कम ऑपरेट करके हम बुक को प्रेफरेंस दें। या चलो बुक नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ी देर मेडिटेशन कर लिया, या कोई सूथिंग गाना सुन लिया अ, है ना, या अपने घरवालों से बात कर ली। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम डिस्टेंस बनाए रख सकते हैं। या सुबह को जब हम जैसे ही उठ रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि फ़ोन अपने साथ ना रख कर के बाहर रखे कहीं अलग जगह, ताकि उठते ही फ़ोन से फ़ोन ना देखें हम, है ना। जनरली क्या होता है, टाइम देखते हैं हम या अलार्म बज जाता है, तो आप वॉच का या क्लॉक का यूज़ करो। तो मुझे लगता है कि ये कुछ तरीके हैं, या मेडिटेशन करो सुबह को उठ के, योगा करो जिससे दिन प्रोडक्टिव जाता है। तो देखिए, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हमें ढूँढने हमें खुद से पता करना पड़ेगा कि हमें वो मेंटेन करना है या नहीं।
जी, बहुत सही। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, ठीक है। हाँ।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 उ, जी। बहुत, बहुत सही कहा आपने और अ अ, क काफ़ी सही लगता है। और मेरा 1 ए 1 आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया कहीं न कहीं अ, हमें या हमारी इस पीढ़ी को संस्कृति से दूर करता जा रहा है, और उससे जुड़ने के लिए अ, क्या तरीके हो सकते हैं?
जी। अ, देखिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जोड़ भी रहा है और तोड़ भी रहा है। क्योंकि अ, देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हम ये जानते हैं। तो देखिए जोड़ इस तरीके से रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी संस्कृति को ना बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, सारे त्योहारों को मनाना, ऑथेंटिसिटी से, तो ना लोग जब उनको देखते हैं ना ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को, तो उनको लगता है कि अरे ये फेस्टिवल तो हमारे यहाँ भी मनाया जाता है, लेकिन ये लोग ये-ये करते हैं, हम ये-ये नहीं करते। फिर वो सर्च करते हैं कैसे करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोगों को देखते हैं, जो कि किसी परंपरा को नहीं मानते, वो क्लबिंग कर रहे हैं, और अ, एडिक्टेड हैं किसी किरी किसी एडिक्शन में पड़े हुए हैं या कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं। तो देखिए जैसा आप देखते हो आप वैसा ही अपनी जिंदगी में करने की कोशिश करते हो। समझ रहे होंगे आप, है ना? मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है देखिए जैसा जैसा आपका नज़रिया होता है ना आप पूरी दुनिया को उसी तरीके से देखते हो।
अच्छा, बहुत बढ़िया। जी, जी, हाँ। बहुत सही, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। वाह! सही। जी। जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही, बहुत सही कहा। हुँ, हुँ। जी, जी, जी।
तो हाँ, तो ये डिपेंड करता है व्यक्ति की सोच पर।
अच्छा, चलिए ठीक है, व्यक्ति के सोच पर डिपेंड करता है अ, मतलब निर्भर करता है वो किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर जाए और सोशल मीडिया ब ये माना जा सकता है कि अ, ज़रिया ज़रूर है। हर एक तरीके का अ, मतलब आदान-प्रदान हो सकता है। अगर आप सकारात्मक तरीके से उसको इस्तेमाल करें तो श शायद आपके जीवन में सकारात्मकता आए। और जैसा आपने कहा कि तनहाई अ, कम करने में अ, या बढ़ाने में अ, कभी वो अ, मतलब मतलब परिस्थिति के ऊपर निर्भर किया है आपके जीवन में तो अ, काफ़ी अच्छा लगा मुझे जानकर आपके विचार काफ़ी बेहतरीन थे। अ, जिस तरह से आपने अपने अ, निजी अनुभव हमारे साथ साझा किया, अब आशा रखते हैं हमारी दोबारा मुलाकात हो ऐसी किसी अ, नए रोचक विषय पे हमारी बातचीत हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल। हुँ। जी, बिल्कुल। जी, मुझे भी आपके सवालों का जवाब देकर बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ फिर बात होगी।
जी, धन्यवाद।
धन्यवाद।